Oye, pues mira, eh, te quiero pedir así un consejo, para ver cómo puedo tratar de una mejor así manera que sea respetuosa, ¿sabes? Y muy así como, eh, sí, políticamente correcto para poder decir que no a, pues, a planes festivos que la verdad así lo no me llaman para nada la atención. Em, mira, por ejemplo, te puedo decir que, eh eh, me pasa en la cuestión así de de la familia, eh, que cuando son, o sea, yo no tengo hijos. Sí, me o sea, eh, en la familia ahorita yo me refiero como que a mis a mis tías, a mis tíos que ya son grandes de 70, y tantos y mis primos que ya, pues, están como cerca de los 50, y que tienen, pues, así hijos entre adolescentes y niños, ¿no? Y, mm, pues a mí sí me gusta convivir con ellos, sobre todo, o sea, con los niños y los adolescentes de vez en cuando, pero, es que, no es como que, se me de así muy bien, ¿sabes? Y soy la única que no tengo hijos, entonces a veces, eh, cuando hacen así que la fiesta de los niños, pues, mm, no me siento así como que tan cómoda, porque, además, no estoy como que en un ambiente así como, en el, pues sí, en el que yo me sienta así cómoda y que pueda este aportar, ¿no? No soy muy niñera y así. Y entonces, eh, la verdad es que si fuera 1, vez al año, 2, veces al año, ese tipo de actividades, obvio, sin problema, pero, es que lo quieren hacer uf, casi cada semana. Y la verdad es que no sé cómo hacerle para decirles así que que que no. O sea, de que n no no, pues no, ah ah, no, o sea, de tan seguido, yo no. Porque, pues, también yo tengo otros planes, eh, para mí, ¿no? Y pues, al no tener hijos, pues, no es algo como que pues te digo, yo pueda intervenir así muy bien o o algo por el estilo. Entonces no sé, cómo hacerle, pues, para poder decirles a a mi familia que no, sin sentirme mal y también sin hacerlos sentir mal.
Oye, pues, no te preocupes, porque es una es algo que le suele pasar a muchas personas. Esto del compromiso social, pues, no le viene bien a todos, no, sobre todo cuando tú sientes como cierta incomodidad debido, am, a, pues al aspecto familiar, no de de convivir con distintas edades, convivir con personas que quizás están en otra situación diferente a la tuya. Pues, es completamente entendible, pero me gustaría saber un poco más acerca de de este problema que que tienes, eh, cuéntame un poco más de las dinámicas de estas fiestas, como, ¿qué es lo que suelen hacer? Mencionas que van muchos miembros de tu familia, pero, en sí, eh, como que es lo que pasa ahí tú personalmente, ¿qué qué es lo que lo que haces? Eh, pues en las fiestas, te gusta más como la convivencia o quizás <chuckles> no te gusta, te gusta la hora de la comida, quizás, eh, te gusta bailar, no sé.
Ujú. Bueno, a ver lo que hacen así en las fiestas, te digo sobre todo cuando son, o sea, hay bastantes, pues, sobrinos míos, porque son de los primos, que son niños todavía, entonces es como que invitan, pues, a, mm, pues, a lo mejor gente que tampoco es como mucho de mi familia, ¿no?, son conocidos, pero, que tienen hijos de la misma edad y este, y bueno, es como se juntan para, o sea, de que ponen juegos, brincolines, eh, que va el payaso, eh, y bueno, así como fiestas de niños, porque, pues, hay ahora sí que como hay muchos este niños <chuckles> en la en la familia y las amistades también así de ellos, pues, siempre hay como que ese tipo de de actividades, ¿no?, o sea, siempre es como muy enfocado hacia los niños y, mm, la verdad es que, o sea, yo disfruto bastante en la parte cuando estamos así comiendo, porque, ahí hay esa como división de que bueno, este estamos así los adultos en una mesa y los niños en otra, ¿no? Y entonces, pues, puedo hablar como de hablamos a lo mejor de de otros temas porque te digo como yo no tengo hijos también, eh, pues, no tengo así no comparto así como, eh, sus problemas, sus puntos de vista, porque no no estoy viviendo esa etapa, ni la ni la he vivido. Entonces, este, eh, pero, cuando estamos así en este plan como de la comida, eso me va superbién, pero, ya obviamente, después que que si viene el payaso, que los papás obviamente están ahí jugando con los niños y todo, pues la verdad, yo me siento un poco como de pues, fuera de lugar y y pues ya no me siento cómoda porque, aunque pues, disfruto ahí de de verlos y que se lo estén pasando bien, pues te digo, no es, o sea, pues no, pues, yo no soy la que está jugando tampoco. Y eso sí te digo, si no fuera tan frecuente, pues, lo disfrutaría superbién, pero, es que fácil son 2 a 3, veces por por mes que me invitan a esto.
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Okey. Okey, sí, supongo que, eh, es así de frecuente, pues, también por la cantidad de de familia que tienes como, eh, los niños que han de tener, pues, cada uno de estos miembros, y si es entendible que no te sientas del ton del todo cómoda, sobre todo si tú estás en una situación diferente a la suya, si tú no compartes como las mismas preocupaciones. Entiendo que, pues, hay veces que esas preocupaciones a ti no te hacen sentido, ¿no?, y también para intervenir quizás, pues, tu opinión puede ser un poco corta, ¿no? Porque, pues, nunca lo has vivido, difícilmente, podrás tener una una situación una opinión de cómo cómo se siente o cómo reaccionar, así que completamente entendible, oye, pero, por ejemplo, en relación a las fiestas o reuniones con amigos, o con gente del trabajo, no sé, eh eso, pues, ¿cómo te sientes ahí, si te cuesta también como, eh, decir no, o es algo que que, mm, pues, cambias como como la opinión?
Ujú. Ujú. Pues, creo que con los amigos, tengo un poquito más de confianza, también mis amigos saben que mi energía, este, social, eh, se desgasta muy rápido, ¿no? O sea, sí me conocen así como soy, entonces como que ya ya saben que sí o que no dicen, ay, no hay problema porque, pues, cuando los voy a ver ahí sí doy todo, ¿no?, y o sea, que con ellos no tengo así problema, en el trabajo, a veces también, porque, o sea, cuando hacen así esas cosas de de las cenas que, eh, pues, no sé, por qué es la reunión de ventas, que porque es el cumpleaños de no sé quién y como también son fuera del horario del trabajo, la verdad es que, o sea, no es que obviamente no es que me caigan mal ni nada, simplemente que que, pues, a veces es como que, te digo así, pues, lo veo ya como algo fuera del trabajo y digo, ay, es que, pues, yo prefiero estar como, o con mi pareja, o este o en otra cosa, ¿no? Porque también no soy como de lo más sociable, o sea, sí soy sociable en el aspecto, pero, no a a ese nivel, ¿no? Y y más si son cuestiones de trabajo y ahí a veces no sé cómo decir que no, o cómo hacerle para salirme antes de tiempo porque, bueno, tampoco quiero que se lo tomen a mal, eh, pero, sí es como que uf, l lo paso un poquito así incómodo.
Ujú. Okey. Ujú. Okey. Okey, okey, entiendo que, mm, que bueno, es incluso un poquito por compromiso en algunas ocasiones, ¿no?, para para quedar ahí bien con los amigos y todo, y y es entendible esto de que pues, no tengas quizá muchas ganas, o que prefieras hacer otras cosas más con tu pareja, entonces eso, pues, me parece muy bien. Oye, pero, pues, ¿hay alguna ocasión en la que sí disfrutas disfrutas participar? Quizá cuando es un evento, no sé, de baile, quizás cuando hay juegos de mesa de por medio. Ah, quizás ir a cenar algún tipo de, pues, de ocasiones que sí digas: "Okey, esto sí no me lo pierdo por nada".
Ujú. Ay, pues mira, a mí sí me encantan así como las reuniones con poca gente. O sea, pon tú 5, o 6, personas. O sea, eso ya para mí va bien, porque, así como que, pues puedo, eh, poner atención a las personas, eh, no me siento abrumada, y lo que dices de los juegos de mesa. Bueno, tanto juegos de mesa como de videojuegos, eh, me encanta. O sea, siempre no importa así con la cervecita y todo pizza, pero ese tipo de reuniones como un poquito más íntimas, esas sí es como que digo, va, o sea, esas sí no me las pierdo, pero ya cuando hay así como esa parte de, te digo, mucha gente, el compromiso y todo eso, es como que ahí ya ya es como que no me dan tantas ganas. <laughs>
Ujú. Okey. Okey, okey, okey. Oye, pues, entiendo esa parte, ¿no?, de que tengas tus afinidades a ciertas cosas y que estos eventos que giren en torno a esas actividades, pues, te interesen mucho más que otros que en los cuales tú no te sientes afin, ¿no? Sobre todo si con tu familia, por lo que escuché, es un poco más más complicado o es más recurrente este problema, entonces, mira, eh, mi sugerencia iría enfocada en que pues, trates de establecer los límites con con estas personas con con tu familia, eh, si son así de recurrentes las fiestas que son 3, veces por mes, pues, no creo que lo tomen a mal si faltas a 1, o a 2, ¿no?, y y también que quizás puedas tener ahí alguien de confianza, alguien como que puede servir de pues, de, mm, de intermediario, ¿no? Para poder, eh, hacer llegar este mensaje de una forma no tan directa a los demás miembros de la familia y que también entiendan que tú estás en una situación en la cual pues, a veces te te parece un poco, pues, como me lo dijiste también, no que te sientes un poquito fuera de lugar, no te gusta tanto platicar, eh, igual los temas que que cuentan, pues, para ti, la verdad no son de mayor interés y también tu opinión pues, eh, mm, es difícil tener una cuando no vives en esas situaciones. Entonces, eso podría ser podría ser una una una sugerencia de que trates de platicar con a alguien de tu familia que pueda decir esto: "Okey, em, ella está ausentándose en esta ocasión, pero pues, también hay que entenderla, ¿no?, imagínese venir y escuchar los gritos de los niños, cuando ella pues, está acostumbrada quizás a vivir ahí con con su pareja tranquilos". O sea, es un ambiente completamente diferente, ¿no? Y ahora me imagino cómo ha, de estar, pues, este de ejemplo, eh, la separación de mesas por adultos, niños, entonces pues, yo me imagino cómo cómo ha de ser esto para ella. Imagínense una mesa llena de de no sé, cuántos niños que están gritando, dando vueltas de aquí para allá, brincando y que pues, para ella puede ser molesto, ¿no? O sea, también hay que entender que quizás, eh, de vez en cuando, pues, ella también pueda tener, eh, mm, no no tenga ganas de de venir, ¿no? Y por qué, no también ellas, eh, bueno, los demás miembros de tu familia, pod podrían ser más conscientes de que, mm, de que hay otras actividades que igual ellos se están perdiendo, ¿no? por el hecho de enfocarse en en el aspecto familiar, que entiendo que es prioritario para algunos, pero, también, eh, incluso sea una buena idea podría ser una buena idea para que volte a ver otras cosas, ¿no? En este caso, pues, no sé sugerirles los juegos de mesa, ¿no? Sugerirles los juegos de mesa para que tanto, mm, adultos como niños pues, disfruten, ¿no?, quizás más los adultos, porque, es difícil jugar con niños, em, pero que que que quizás enfoquen esta, mm, estas reuniones a pasarla bien, ¿no? Y a sobre todo, a, mm, incorporar a las personas que quizás se podrían sentir un poquito excluidas, pues, porque no forman parte de este, mm
Ujú. Sí. Ujú. <laughs> Sí. Ujú. Ajá.
como de este núcleo, este, niños, papás y todo esto, ¿no? ¿Qué te parece?
Ujú. Me parece genial y ya tengo en mente a quién le voy a decir. Es una tía que siempre, eh, pues, hace de amalgama en la familia, así que le voy a decir y y te agradezco muchísimo la verdad que que me hayas escuchado y que me hayas hecho ver las cosas de una manera diferente y que la pueda manejar también de una manera pacífica, eh, con mi familia, te lo agradezco muchísimo.
Ujú. Al contrario, estoy aquí para ayudarte.